Ờ.
Ừ, có một cái nơi mà bán bán bò cạp. Ờ, lần đầu tiên mình mình thử trải nghiệm cái món này thì, ừ, mình thấy là nó hơi dở một tí xíu. Nó cũng chả có gì ngon cả, nó cũng hơ khô nữa, không có hương vị gì đặc biệt nhưng là trộm vía là mình, à, không có, ưm, nhả ra, không không có ói ra gì hết, mình nuốt được. <laughs>
Ồ. Ừm hứm. <laughs> Vẫn vẫn nuốt được, vẫn nuốt được.
Đúng rồi. Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn thử một cái món nào mà bạn, a, không nuốt được hông?
Ô, có, mình mình đã từng thử món cinnamon rolls rồi. Nó là một cái bánh rắc quế ở giữa với lại cái đường, một số đường trắng được rắc ở trên, nó giống như là một cái sauce đường trắng vậy đó. Nó cực kỳ ngọt và cái quế là mình dị ứng nó, mình không thể nào mình ăn quế được. Nó cái món mình không bao giờ có thể nuốt được, cái mùi ngửi cái mùi thôi mình đã không thể hửi được rồi.
À. Ờ. À. Ra là thế. À. À. Vậy tò mò một xíu, ví dụ như bạn bạn ngửi vô hay là bạn lỡ ăn vô á thì bạn có có bị gì hông? Cái cái phản ứng dị ứng của bạn là cái gì?
Còn bạn thì sao? Có, có. Phản ứng dị ứng của mình là cái cổ họng mình nó sưng phù lên, nó tắc nghẹn lại là mình không thở được, là mình đi luôn đó.
À. <laughs> Lúc đó là chắc phải vô, ơ, cấp cứu, ơ, lập tức ha. <chuckles>
Đúng rồi, đúng rồi, phải có cái thuốc tiêm vô mình ngay lập tức, nếu hông là là mình hông có <chuckles> đúng rồi, đúng rồi, phải đem theo cái thuốc đó.
EpiPen đó, đúng hông?
Cái lần đầu tiên mình thử là cũng là cái lần đầu tiên mà mình biết mình bị dị ứng luôn.
Ê, mình hiểu. Ờ, cũng may vậy chắc từ lúc đó là chắc cũng lâu lắm rồi ha.
Đúng rồi, lâu lắm rồi. Cả hơn chục năm về trước rồi.
Hổng biết là bây giờ bạn còn nhớ cái cảm giác, ơm, ăn cái món đó như thế nào hông? Cái vị của nó hông?
Có mình mình chỉ cảm thấy nó cảm giác vô là cái mùi rất là khó ngửi và sau đó mình cảm thấy tê, tê cứng cái đầu lưỡi luôn, rồi sau đó mình mất đi ý thức, mình không thở được và mình mất đi ý thức hoàn toàn. Đúng rồi.
Ờ. À. Ô kê. <laughs> Mất đi ý thức. Ô kê, mình hiểu.
Sau đó mình tỉnh lại thì mình ở trong bệnh viện rồi.
Ô kê ha. Thôi, cũng may, cũng may là bạn không sao và bạn cũng đã biết được là mình dị ứng tới cái gì. <chuckles>
Đúng rồi. Cũng may, trộm vía, trộm vía.
Trộm vía thì ờm, thì, ờ, còn về mình cũng có một vài món khác mà mình, à, mình ăn vô mà mình không nuốt được nha, cái món bò cạp là hồi nãy may mắn may mắn là mình nuốt được đi. Ví dụ như cái món, a, khác là khổ qua chẳng hạn, hông biết là bạn biết ăn khổ qua hông? Mà nó rất là đắng, mỗi lần mà mình ăn vào là mình thấy "Ủa, cái gì đắng dữ vậy." hôi nhả ra hổng muốn ăn đâu, hổng nuốt đâu, nhìn bởi chừng mình thấy cái trái khổ qua là mình cũng đúng rồi. <chuckles>
Đúng rồi. Ừm hưm. <chuckles> Ừm, ừm, trộm vía, trộm vía. Ồ. <chuckles> Đúng rồi, đắng. Cái nước nó cũng đắng rồi. <chuckles> Đắng. Mình mình cũng hông ăn được khổ qua luôn. Ừm hứm, ừm hứm.
Mỗi lần mình thấy trái khổ qua là mình hổng ăn được rồi. Ừ, mình thấy là mình bỏ cái mó đuông bỏ bỏ bỏ cái món đó luôn. <chuckles>
Ừm hứm. Nhưng mà hình như là ngày Tết mọi người cũng ăn khổ qua, đúng hông ta?
Ờ, ờ.

À, mấy cái bánh truyền thống Việt Nam, thì mặc dù là rất là nhiều người thích ăn cái đó nhưng mà mình không có thích không có biết ăn bây giờ, không phải không biết mà là không thích ăn. Ví dụ mình thấy nó nó toàn là tinh bột thôi chứ không có gì ng quá ngon cả, không có hương vị gì đặc biệt. Ai kêu mình ăn thì mình ăn thôi. <laughs> À.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, thích á. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi, mình thì chỉ ăn nếp thôi. <laughs> Ừm. Nó cũng được. Ừm, nó cũng được, nó cũng được.
Yeah, ăn nếp nhiều chắc Phải tập thể dục này kia nhiều chứ, đúng hông? Chứ nạp tinh bột nhiều quá, carb vô nhiều thì chắc cũng hơi dễ mập. <laughs>
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, dễ mập vậy. Vậy nên mình mỗi lần mình ăn Tết xong là mình phải phải đi tập dữ lắm, rồi uống protein bổ sung vô rồi tập để tăng cơ lại.
À. Đúng, đúng, đúng, mình cũng có đi tập, mình cũng uống whey rồi, à, những cái thực phẩm bổ sung đồ.
Đúng rồi. Đúng rồi, mình uống organic protein nên cũng ô kê.
Oh, nice! Rồi, à, m
Vậy bạn có bao giờ cố thử thử lại cái món giống như khổ qua hông? Kiểu, cố thử nó lại một lần nữa.
À, có chứ, ơ, mẹ mình có dụ mình ví dụ như là "Đây là cái món khổ qua mẹ làm không có đắng nè, mẹ xào với tùm lum thứ rồi, ờ, làm rất là kỹ rồi, hổng có còn đắng đâu." Nhưng mà từ cái ấn tượng ban đầu của trái khổ qua mình ăn là nó đã đắng sẵn rồi, dù có cách nào dụ đi thì mình cũng có ác cảm với cái món khổ qua, nên là thôi thôi mình bỏ vô miệng rồi mình, ờ, giả bộ dụ vui, ơ, suy nghĩ, ừm.
<chuckles> Ừm. <laughs> À! Đắng, đúng rồi, đúng rồi. Cũng không ăn nổi. Bạn nhả ra.
Tạm, đối với mình nói mình nói với mẹ mình là như vậy nhưng mà mình quay đi, quay lại cái khổ qua nó nằm dưới đất hay là nằm trong thùng rác gì đó. <laughs>
Ờ. <laughs> Bà bà nội mình thì dụ mình ăn nói là khổ qua rừng, rồi hồi lúc mà mình còn nhỏ rồi trồng bởi cái gì gì đó tốt cho sức khỏe, cũng cố đút mình ăn lại, rồi sau đó mình cũng ăn được vài lần nữa. Nhưng mà sau này lớn lên thì mình không bao giờ ăn nó lại nữa, tại vì đắng quá. Kiểu, nó làm tuổi thơ mình rất là đắng luôn, mỗi lần mỗi lần mà có cái dịp gì đó phảì nấu cái khổ qua nhồi thịt, xào gì đó, đắng kinh khủng khiếp.
Ờ. Ờ. Rồi. <laughs>

Rồi, mình cũng rất là thích. À, không biết là bên Mỹ như thế nào mà ăn phở ở Việt Nam thì bình thường mình sẽ ăn chung với lại một cái chén nước tiết hột gà. Tức là, ờ, nó sẽ là kết hợp với máu bò và đập một cái trứng hột gà sống vào, thì nó sẽ được làm chín ở trong cái nước lèo, à, đang nóng của phở á. Thì không biết là bên Mỹ nó có ăn giống như vậy hông?
Ừm. Ồ! Ừm hưm. Ừm hứm. Bên bên Mỹ thì mình hổng có cái chén tiết hột gà đó. Lần lần cuối cùng mình ăn là khoảng 2-3 năm trước là ở Việt Nam, lần đó mình đi về Việt Nam. Cái đó lại siêu ngon luôn á. Mà bên Mỹ thì không có.
Ờ. Rồi. <chuckles> Nếu nếu mà bên Mỹ không có, ờ, không có thì cũng tiếc quá nhỉ! Thì không biết là bình thường bên Mỹ là ăn chung với như thế nào?
Đúng rồi. Bên Mỹ á hả? Bên Mỹ thì tụi mình cũng ăn y chang giống như của Việt Nam vậy á, nhưng mà bên đây thì nó nó bổ bổ sung thêm là một cái ớt, nó màu xanh xanh, nó giòn giòn giống như ớt của Mễ vậy đó, ăn chung nó cũng hợp, nó kiểu giòn giòn, hơi hơi cay nhẹ thôi.
Ờ. Ờ. Kiểu, giống như ớt chuông hông ta?
Nó nó hông phải giống như ớt chuông, nó là ớt màu xanh xanh. À, mình hông có biết gọi nó là cái gì nữa, nhưng mà nó là màu xanh xanh, giòn giòn. Nó hông phải là ớt chuông, nhưng mà ăn cũng ô kê. Nói chung là vị phở của Mỹ thì nó cũng giống giống vị phở của Việt Nam mình vậy á.
Hông có tưởng tượng được. À, ô kê. Hông, giống là cũng được rồi đó. Mình nghe nói là nhiều qua nhiều quán phở bên Mỹ là không giữ được cái cái nét, ờ, đặc trưng của của phở Việt Nam đâu. Nên là trộm vía cái quán nào bạn ăn mà, đúng rồi, cái quán nào bạn ăn còn cái hương vị này cũng cũng rất là hay nha.
Ừ, mà đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nó bị xa á bạn. Ừm. Đúng rồi, cái quán này là quán người Việt mở, thế là mình vô tình mình biết được. Nó rất bán rất là ngon, bán khoảng à, hai mươi mấy đồng một tô á bạn.